والله فضلت مكمّل بقى فيديوهات تاني، فضلت مكمّل مواقع، فضلت أكمّل أغاني أنا باسمَعها أحاول أتعلّمها مثلًا من مواقع، نوتة أو حاجة أقراها. آآ، فضلت مكمّل على كده سنتين، 3 تقريبًا، لحد ما بقيت تقدر تقول كويس جدًا، تمام؟ امم، ابتدى وقتي يفتح شوية في سنة تانية جامعة مثلًا، فقلت خلاص أنا هاروح مَركَز أحسن بكتير من اللي أنا كنت فيه، يبتدي يعلّمني إيه اللي هو ال الحاجات بقى الواو بقى. رُحت لهُم وقلت لهُم: "أنا باعرِف ألعب جدًا."
ماشي. حلو أوي. جميل جدًا. امم. ماشي. آه. لأ لأ، في حاجة مهمة في حاجة مهمة هنا ل لازم أسألَك فيها، كنت بتاخد الجيتار معاك الجامعة وتقعد على السلّم و وتغني وكده والّا؟
امم. قل لي أكيد. تراران، تراران.
<laughs> آه، ل لأ، جميل.
لأ، لأ ما عملتهاش الصراحة، تراران تراران ما حصلتش خالص، <laughs> خالص، يعني تليفوني ما رنّش خالص في الجامعة. هو ممكن يكون رن آآ، ممكن يكون رن في ال كان عندنا في الجامعة حاجة زي يعني نادي موسيقي، وكان بيعمل حفلات للجامعة وبتاع، يعني آه آه، يعني كان ح كان حاجة جَد يعني، بس هو كان شرقي إلى حدٍ ما، وأنا كنت دخلت فيه من كتر ما أنا كويس، دخلت فيه مع إن هو ما كانش فيه جيتار يعني، كانوا بيلعبوا حاجات شرقي قديم، بس أخدوني ال عشان أنا كويس بس. وكنا بنحاوِل نوظّف الجيتار ب هاه، كده، المهم
ماشي، <chuckles> حلو أوي. الكورال الموسيقي أو حاجة زي كده؟ آه. جميل جدًا. آه. ماشي. حلو أوي. جميل جدًا. المهم ج كمّل بقى. امم.
قَعَدت سنتين، 3 باتعلّم مع نفسي لحد ما ب بقيت كويس جدًا، رحت مَركَز جديد حلو ومشهور، قلت لهُم: "والله أنا باعرف ألعَب، هاتوا لي من الآخر أحسن حَد عندكم، ده بجد يعني." الواحد كان عنده ال ال الغرور ده يعني وقتها، حلو؟ آمم، رُحت، جه واحد صراحة من أحسن الناس اللي أنا شفتها بتلعب، يعني على أرض الواقع في حياتي، حلو؟ إ أ علّمني حاجات، اللي هو اللي بيقولوا عليها إيه برضه tips and tricks من الآخر يعني، علّمني حاجات كده إذا كان بقى آمم، دراسة مزيكا نفسها أو تريكّات الجيتار علّمهاني، يعني علّمني حاجات كتير جدًا.
امم، ماشي جميل. حلو أوي. جميل، جميل. امم. هو هو أنت طلبته عشان تتعلّم منه، والّا طلبته عشان تنافسه أو حاجة زي كده؟

الجيتار الكهربا، الجيار الكهربا، هُم الاتنين 6 أوتارعادي، تمام؟ آآ الفرق ما بينهم آآ، ده بيبقى الجيتار العادي، بيبقى جيتار مفتوح زي اللي بتشوفه وكده وصدى الصوت ب يعني أنت بتخبَط الأوتار دي، بتعمل إهتزازات، بترُد في الصوت جوَّه فيطلَع، زي ما أنت فاهم. هناك الجيتار الكهربا لأ، هو مقفول، هو ما فيهوش صدى صوت ولا أي حاجة، أنت بتهز والإهتزاز ده ماشي، هيعمل صوت وكل حاجة بس أنت شِبه almost مش هتسمَعه، فإيه اللي بيحصَل؟
آه. حلو، ماشي. إمم، امم. إمم. الصوت إلكتروني يعني.
ل إيه اللي إيه اللي بيحصَل، لأ أنت مش هتسمَعه، اصبُر عليَّ، أنت في مايكروفون موجود في الجيتار نفْسه، فهو بيلقُط الإهتزاز، الخبطة اللي أنت خبَطتها دي، ويقوم واخد المايكروفون، هو متوصّل على سمّاعة، ياخد الإشارة الكهربائية دي يحوّلها، تمام؟ كل ده بدايرات كهربا توصَل للسماعة، السماعة تطلّع، الصوت يطلَع من السماعة، تمام؟
إمم. ماشي. حلو أوي. جميل جدًا، ماشي. فجِبت ال جِبت الجيت
آآ، طبعًا تحُط عليه بقى إيه، مؤثِّراتك الصوتية وكل حاجة، طبعًا ممكن تحط عليه delay و و والكلام الجميل ده، إلى آخِره. المهم، جِبت الجيتار وجِبت سمّاعة.
إمم. جميل، جِبت جِبت الجيتار الإلكتروني. ماشي.
جِبنا الجيتار الإلكتروني. طبعًا عشان هناك كان جيتار إلكتروني ما كانش جيتار عادي، خلّينا إيه، صحصح معايا كده، آآ، كلّ حاجة بنعملها للفيلم، بس يبقى هو ده الصح، إحنا ماشيين وراه، اعمل لعِبنا كام يوم ورا ال بالجيتار ده ونحاول نفهم 1، 2، 3 لقيت نفْسي قطَعت وَتر، هو من أوّلها، أنا قطَع بوّظته! أنا مش فاهم بقى إن عادي الوَتر ده يتقَطع بقى، عادي هترُوح تغيّره وقُلت بس أنا بوّظته خلاص، وجينا أول يوم ده أنا أبويا هي بُصّ، هي كده. قُلت إيه، لأ، ما فيش مشكلة ونحاول ندوّر، لقيت إن ده موضوع عادي ورُحت قُلت له حصَل 1، 2، 3 جِبنا أوتار ما فيش مشكلة، كان مُتسامح جدًا، آآ، جِبت أوتار وفضِلت أتعلِّم شهر، 2، 3، 4 لقيت صوابعي بتدمّر بالمعنى الحرفي آآ
أيوة. في الفيلم، أنت كل حاجة دلوقتي بتعملها آآ، آآ، هو الreference بتاعك الفيلم، <chuckles> جميل جدًا. <giggles> ماشي. إمم، إمم. حلو. إمم. ماشي. تمام. ب بتتعلّم بقى لوحدك والّا بتتعلّم مع حد، مع مُدرِّب، بتروح مكان معيّن يعلّمك والّا بتعمل إيه يعني في مرحلة التعليم دي؟
لأ، لأ، في الأول كنت بارُوح لوحدي، أول 3، 4 شهور لوحدي في البيت، باستعمل يوتيوب، باستعمل أي حاجة على النت أنا بالاقيها.
إمم. جميل جدًا.
تمام، أغاني أنا باسمَعها دلوقتي، عايز ألعبها مثلًا، حاولت على قد ما أقدَر أعمل كل اللي أنا أقدَر أفهَمه يعني.
إمم.

جميل، ماشي.
تمام أتعلّم حاجة اسمها كوردات أتعلّم حاجة اسمها سلالم موسيقية، حاولت إن أنا بس أنا ما كنتش فاهم حاجة طبعًا، لأن أنا مش دارس مزيكا وقتها، ولا أعرف أي حاجة، أوّل 3 4 شهور طبعًا صوابعي بتتدّمر، ح بالمعنى الحرفي، أنا مش فاهم حاجة، بس اللي هو إيه، مشيت شوية في الموضوع، رُحت لهم في البيت قُلت لهم والله أنا ماشي، بس أنا م مش حاسس إن أنا بالعب حاجة، أنا بقى لي 3 4 شهور ده هل ده عادي؟ هو طِلع عادي في الآخِر بعد ما أنا طبعًا كبرت وفهمت، هو عادي في الأوّل، بس احتاجت طبعًا إيه بقى، إن حد يوجّهني، حد مش عارِف إيه، فرُحت مركز كده ابتدى إن هو يدرّسني مزيكا، اللي هو ال ال ك كدراسة بقى.
حلو. امم. جميل. تمام أوي. امم. آه. بس هنا بقى أخدت الموضوع جَدّ بقى أكتر، أنت قررت إن أنت الموضوع عاجبك، آه كنت واخدُه جَدّ من الأول بس خلّينا نقول خدت بقى خطوة آآ، فعلية في الموضوع، أول خطوة أكيد إن أنت اشتريت الجيتار وبدأت تتعلّم مع نفسك، ولكن آآ، برضه في خط خطوات تاني يعني، أو نقول خطوة في الاتجاه الصح، إن أنت بقى تتعلّم الموضوع من بابُه.
أخدت الموضوع جَدّ، آه أنا كنت واخدُه جَدّ من الأول صراحة. يعني امم. بالضبط، امم. امم. بالضبط، ده اللي حصل فعلًا، يعني أنا آآ، الموضوع دخل دماغي فعلًا، وبقيت لأ خلاص أنا عايز أكمّل في الموضوع ده، وبجد أبقى حاجة فيه.
جميل. حلو أوي.
فرُحت المركز، علّمني درّسني مزيكا، اللي هي مزيكا ال زي في الكلية كده، الكلية الموسيقية مثلًا، وعلّمني طبعًا أكتر وأكتر في الجيتار، فضلت معاهم برضه في ما يقارب ال6 شهور، في ما يقارب ال6 شهور يعني إحنا كده دخلنا في تجميعة كده سنة جايبيِن الجيتار، بقيت باعرف ألعب حاجات مُبتدئة، بقيت أعرِف حاج أطلّع من نغم من الجيتار يتسمع، اللي هو حاجة كده اللي هو مش نشاز، اللي هو اللي إيه إيه إيه ده، فاهم حاجة تتسمع. تمام، آآ، قُلت خلاص أنا هاكمّل لوحدي، لأن كان يعني وقتها كان ابتديت أنا دخلت بقى ثانوية عامة وقتها، و والماديات برضه ما كانتش أحسن حاجة، فخلاص ولا في وقت ولا في أي حاجة، ف تمام، اركن، هاكمّل أنا بقى إيه لوحدي.
امم. جميل أوي. امم، قع قعدت فيه فترة قد إيه تقريبًا المركز؟ جميل جدًا. حلو أوي. امم، جميل. امم. فرجعت بقى تاني تتعلّم لوحدك على اليوتيوب مثلًا، أو ت أنت بقى ت تطبّق اللي اتعلّمته في الكورس اللي أنت خدته.
بالضبط كده.